قُل لي بقى، أنت من مُدمنين ال من يعني من مُدمنين الSocial Media وم بتضيّع فيها أغلَب وقتك كده على مدار اليوم والّا بتحاول إن أنت تحِد منها كده وتقلِّل منها يعني على مدار اليوم؟
آه، أنا إن اللي بيحاول إن هو يعالج نَفْسه آه، لإن هي على مدار اليوم بتاكُل وقت كتير جدًا بصراحة ويعني الواحد طبعًا الموبايل معاه على طول في أي وقت كده حتّى في الشُغل يعني، بيبقى ماسِك الوقت اللي بيبقى فيه فاضي وبيخلّص شُغله بابقى بابتدي بقى إيه، أشوف مين بَعَت إيه على الWhatsApp، مين بَعَت إيه على الFacebook، مين إيه الأخبار بتاعة الناس مش عارف فين؟ آآ باتابع برضه الأخبار كإنّي مثلًا عندي حاجات في البورصة، الأخبار الاقتصادية دي باحب أتابعها أوي على الSocial Media وأنا ماليش أي علاقة بيها، بس باحب أتابع أسعار الدهب مش عارف إيه، الكلام ده كُلّه فاهم، وأنا مفلِّس جدًا، بس تلاقيني برضه إيه، <laughs> مُنهَمِك وآه. آه، لازم أكون عارف الدنيا فيها إيه عشان القرارات دي بتبقى مصيريّة <chuckles>
أوكي. <giggles> إمم. أكيد. كويس. <giggles> تبقى عارف الوضع العام يعني. <chuckles> كويس، كويس جدًا. طَب أنت الSocial Media بالنسبة لك يعني أنت وضّحت ه كذا حاجة دلوقتي إيجابية، فبتحاول إن أنت تستفيد من الجانب الإيجابي- الإيجابي منها يعني أكتر من السلبي؟
آآ يعني على حسب، آه يعني لو هاتكلّم بقى ب من ناحية جديّة شوية، وأنا هستفيد من الحاجات الإيجابية بتاعتها، فباحاول إن هي في جروبات للشغل مثلًا، اعملها ل لمجموعات عَمل معيّنة، في ناس مختلفة، بتابع معاهم شُغل، آه بابتدي مثلًا مجموعة عَمل على الWhatsApp، بتاعة المهمة الفُلانية، ها عملتوا إيه، بتاع، وبيتابعوني بقى بالفايلات، والحاجات اللي عملوها بقى، بي دي إفّات، شيتات، Excel، أي حاجة، يقوموا باعتينها على الWhatsApp على طول، وأبتدي إن أنا أراجعها معاهم، وأتابعها، يعني بتبقى أسرع بقى من الemail، وإن أنا أرد بmail وكده، يا دوب إن أنا أفتح، وأشوفها وأقول له "آه، كويس، كمّل، لأ فيها تعديل، عدّل وإيه، وابعت لي تاني." ده نوع من الاستخدامات مثلًا، أنا باستخدم فيه التطبيقات دي بإيجابية، لكن في طبعًا ليها أكيد تأثير سلبي يعني.
إمم. أوكي. كويس. كويس جدًا. إمم. كويس أوي طَب، امم. أكيد، أكيد، طَب خلّيني، قبل ما أسأل لك على ال الإستخدامات التانية للSocial Media، اللي بتستخدمها، وقبل ما أسأل لك على التأثير السلبي، عاوز أسأل لك على آآ إستخدامك ليها في حتة العَمل، أو العلاقات العَملية في الشُغل، وهكذا، أنت بتشوف إن هي أسرع من الMail، وأسرع من الطُرق التانية، اللي هي الرسمية، اللي بتُستخدم في بيئات العَمل المختلفة؟
إمم. إمم. آه يعني هي بتبقى أسرع بكتير، يعني الmail ما فيهوش إن أنا أرِن على حد مثلًا على الMessenger أجيبه أقول له أنا عايزك دلوقتي لو ما ردّيتش على التليفون وألاقيه online على الMessenger مثلًا باعرفه إن هو online محتاجه ضروري تمام؟ مع إن ده عيِْب في نَفْس الوقت إن هو فيه ناس ساعات بتجيبني وأنا online في البيت وتزعل وتقول لي أنت online ليه وما بتردّش وعايزينك في شغل ضروري وبتضايق من كده، بس باستخدم برضه الاستخدام ده وبيبقى كويس.
أوكي. أوكي، أوكي. إمم. إمم يعني أنت بتشوف إن هي بتأثر على الخصوصية كمان.
آه هي بتأثر على الخصوصية بس بتبني علاقات في مجال الشغل برضه يعني كويسة، مع إن يعني أنا واحد من الناس يعني يمكن كبير شوية شايف الموضوع زمان كان أريح، يعني كان الواحد بيخلّص شغله الساعة 14:00 مثلًا أو كده ما حدّش كان بيعرف يوصل له في البيت غير على تليفون البيت يعني، ما في أي حاجة من الحاجات دي وكانت علاقاتنا كلها بقى خلاص في نطاق الشغل خلصت الكام واحد الصحاب بس اللي همّ قُريّبين آه ننزل نتقابل في نادي ننزل نقعد في مكان على قهوة، ما كُنّاش بقى يعني ما كانش الموضوع مُتاح كده لأكتر من مثلًا من أشخاص كتير يعني بيوصلوا ل20، 30 واحد آآ أنت مُتاح بالنسبة لهم في أي وقت في مجال الشغل.
أكيد. إمم. كويس، كويس أوي. آه. إمم. صحيح صحيح، طَب أنت أنت لمّحت إن أنت بتستفيد بال يعني في الSocial Media في حتّة المجال العمل، و آآ لمّحت برضه إن أنت بتابع آخر الأخبار وقُلت إن يعني ف بت فيه استخدامات تانية، فهل مثلًا فيه استخدامات تانية بتستخدمها زي إن أنت آآ تتواصل مثلًا مع حد معين؟ أو فيه ناس بتستخدم الSocial Media في حتة ال آآ إن هو يدخل كده يضحك ويغيّر وقته ويشوف الفيديوهات والحاجات المضحكة، فهل أنت بتستخدم الاستخدامات دي أو عندك استخدامات مختلفة برضه للSocial Media عمومًا؟
آه. آه. كل كل حاجة في الSocial Media عملتها، يعني أنا وشغال مثلًا قعدت أتفرج على فيديوهات و وأفتح فيديوهات بتضحّك وأفتح حاجات مثلًا لبيومي فؤاد لمش عارف علي ربيع في الشغل وأفرّج زمايلي عملتها تمام؟ أفرّج أعمل مثلًا برضه بالجروبات الشغل مثلًا نعمل حاجة اسمها مثلًا group للضحك وللهزار بعيد عن الشغل والكلام ده، ونبعت على بعض بقى كُوميكْسات بتضحك وقفشات بقى أفلام عليها صور مثلًا بتاعة ناس، وساعات كُنّا نعمل صورنا كُوميكْسات مثلًا بقفشة معينة وضحكة، ونعملها ونبعتها لبعض عملناها برضه يعني كانت من ضمن الحاجات اللي بت بتخلّي العلاقات كويسة وبتدعّم الشغل يعني وبتعمل mood كويس.
آه. أوكي. إمم. آه كويس. كويس. أكيد، أكيد طَب أنت قُلت لي إن ليها خصوصية ليها سلبيّات زي مثلًا حتّة الخصوصية شوية، فبتشوف برضه آآ فيه فيه سلبيّات تانية مثلًا على العلاقات أو مثلًا حتّة الناس اللي بتshare و ي حتّة التفاعل وهكذا بتشوف بتشوف إن ده من الإيجابيات والّا م من السلبيات؟
آآ يعني. آه. هاقول لك حاجة يعني السؤال ده حلو أوي لأنه في مجال الشغل كمان اللي باتكلم عنه وكده والعلاقات بين الناس في ال الشغل أو بيني وبين زمايلي في الشغل، يعني والمديرين كمان بيبقى فيه موضوع حساسيّة أوي لو جيت إيه، أنا خارج مثلًا كنت عند مدير باتكلم معاه وشدّينا مع بعض مثلًا على نقطة خلافيّة من الشغل، جيت خرجت وأنا مش في دماغي مثلًا تمام؟ آآ يعني شَيَّرت post حسبي الله ونعم الوكيل تُريْح القُلوب تمام؟ أنا كده اترفدْت من الشغل.
إمم. إمم. إمم.
في Hل في المدير شافها، و وأنت بتقول حسبي الله ونعم الوكيل فيّا، وأنت مش عارف إيه، وأنت ب بتقول الكلام ده عليّا ليه؟ وبتاع وكده، يعني مش عليك والله، ده أنا شُفت الحاجة عجبتني، بس فابتدوا ال يعني المديرين، إن هُم يربطوا البوستات بتاعة ال المرؤوسين بتوعهم، أو الموظّفين اللي تحت ايديهم، إن هُم بيتكلموا عليهم، وإن هُم بيلقحوا عليهم بالكلام، وده ما بيبقاش حقيقي في بعض الوقت، آه، وفي ناس بتستخدم الموضوع ده بذكاء، وباحترافية، وازاي إنها بتتكلم عن المديرين، أو عن زمايلها، ومن غير ما تحس، وما حدّش يعرف يمسك عليهم حاجة، ده بقى من العيوب ال اللي هي في الSocial Media، إن ساعات بيكون بقى في تلقيح، وكلام على ناس كبيرة مثلًا، رئيس مجلس إدارة، أو وحد كبير، وليه م يعني منصب في الشركة، ويبتدي يتلقح عليه بكلام، يعني تبقى عيوب ما كنّاش شايفينها في تربيتنا زمان، ولا ال الحاجات اللي اتربينا عليها، إن ما ينفعش حتى نلقّح بالكلام على حد كبير، أو نقول عليه كلام زي ده.
أوك <laughs> تمام. إمم. أوك. إمم. صحيح. أكيد، أكيد، طَب أنت بتشوف الناس اللي بتعمل كده إزاي بقى؟ يعني بتشوف الناس اللي هي بتستغل ال آمم يعني المنصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، يعني بتشوف إن ده تعبير عن الرأي، إن هو شايف إن دي مثلًا مساحته الشخصية، أو صفحته الشخصية، فيكتب عليها زي ما هو حابب؟ والّا بتشوف إن هو لأ، لازم يكون في نوع من الاحترام، لإن الوقتي ال منصّات التواصل الاجتماعي مفتوحة على ناس كتير، مش صفحتك الشخصية اللي أنت بتشوفها لوحدك، لأ، في ناس تانية بتشوفها معاك، فبتشوفها إزاي؟
اهم. أنا إمم. آآ هاقول لك يعني، لو لو أنا يعني هاشوفها من منظور بتاعي أنا هاشوف، لو أنت صح، وده رأيك، تمام، وزي الفُل، قوله له وش لوش، قوله له بصراحة، قوله ل لمديرك في وشه، تمام، يعني واجه بيه، لكن قصة بقى إن أنا أقعد ألِف وألِف الموضوع، و و وأرمي كلام من تحت لتحت كده، ده بيأثّر على العلاقات في الشغل، وبيعمل جو كده توتر، وما بتبقاش ال يعني الحاجة كده ثابتة، وما ما بتبقاش العلاقات مريحة يعني، يعني أنا بافضّل دايمًا المواجهة، أنت زعلان من س روح قُل له أنا زعلان مِنّك، أنت عملت 1، 2، 3، 4، فاهم، مش بقى أروح أكتب على الFacebook، أصل مش عارف مين زعّلني، ومين مش عارف إيه، وأصل هو لو ما عملش الحاجة الفلانية يبقى ندل، ويبقى م لأ، ما ي ما ينفعش، أنا شايفه نوع من أنواع ال ممكن يكون الجُبن، أو عدم المواجهة يعني.
صحيح. إمم. إمم. أكيد. أكيد أكيد. إمم. أكيد، أكيد. طب على النقيض بقى فيه ناس تانية بتحب دايمًا إن هي تظهر بيعني بأكتر وأفضل صورة مثالية ليهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يعني. فبتشوف إن ده حاجة ممكن تأثر في النفسية أو ممكن تأثر بشكل من الأشكال على العلاقات بين الناس سواء بالإيجاب أو بالسلب؟
امم. آه، دي بتعمل، دي بتبقى ليلة دي. لما حد بقى بيبتدي يظهر أحسن ما فيه بقى ويبقى هو المثالي وكده، حاجة من الحاجتين: يا إما بياخد بقى باب التريقة، وإن الناس بتتريق عليه بقى في نفس المجال بتاعه وكده، يا إما بيحصل بقى نور صورة تانية كده إن تلاقي ناس بتتنافس، لأ، أنا أحسن منه، وأنا مش عارف إيه. وتبتدي البوستات بقى تنزل إيه، بمين أحسن من مين في المثالية بقى. آآ، أنا عملت الشغل الفلاني في وقت قياسي مثلًا كذا كذا كذا. لأ، ده أنا عملت شغل في وقت أقصر منه. تمام؟ آآ، وتبتدي بقى التفاخر بقى على ال الSocial Media بقى يبتدي يزيد، ويعمل جو بقى من الشحن بقى اللي هو ال غير مبرر يعني زي ما بيقولوا، ال التنافس بقى بيبتدي إيه؟ يزيد، والمدير هنا يبتدي يشوف العلاقات دي أو كده أو الحاجات دي، يبتدي بقى ياخد إجراءات هو اللي هو سواء يمنع إن حد يكتب حاجة على الFacebook أو يقول ممنوع إن الشغل يت يتشيّر على الFacebook. ده جزء يعني من الحاجات اللي بتحصل في ال الشغل والمشاكل اللي بتعملها ال الSocial Media يعني.
امم. أكيد. امم. امم. أكيد، أكيد. طب أنت، آمم، بتستغل إزاي بقى Social Media في إن أنت تبني علاقات يعني قوية وبطريقة آآ إيجابية وبناءة يعني؟
يعني هي الSocial Media يعني أنا اللي باقابله في الحقيقة مثلًا، وبالاقي إن هو شخصية مثلًا تستحق إن هي تبقى عندي مثلًا في الfriends بتوعي أو إن هي في ال في الzone بتاعة الSocial Media دي، ب بشكل لطيف وشيك كده أقول له إيه رأيك مثلًا فين ال الlink مثلًا بتاع ال Facebook بتاعك أو الاسم إيه، ونعمل لبعض add مثلًا أو كده، أو آخد رقم التليفون بتاعه ونبقى مع بعض على ال على الWhatsApp، وهكذا. يعني دي بتبقى طريقة إن أنا خلاص لقيت شخصية مثلًا كويسة، شغلها محترم. الشخصية نفسها مش هتضرني ولا هتضر سمعتي في حاجة لو هي عندي على الFacebook أو أي تطبيق من تطبيقات الSocial Media، فبكل احترام وذوق وشياكة كده بابتدي أطلب منه الموضوع ده. زي برضو ما في ناس بتيجي تطلب مني، بس بابتدي أنا هنا بقى أقيِّم الموضوع، أشوف هل فعلًا يستحق إن هو يخش الzone دي والّا لأ. آآ، يعني لو بيستحق بادي له الlink الصح، ما يستحقش بادي له link غلط أنا وماشي، وشكرًا، وما باشوفوش تاني <chuckles>
كويس. امم. كويس. امم. <chuckles> <chuckles> طب أنت حد نشيط بقى على ال آآ، على الSocial Media بتتفاعل وت وتعمل بقى الإعجابات وتعلّق وهكذا؟ آه، كنت. طب إيه اللي جد بقى؟
كنت، آه. <giggles> آآ يعني كان ال اللي جَد في مسؤوليات في الشُغل زادت بصراحة، فما بقاش في وقت إن يعني أتابع بوستات أو كده، يا دوب باخُش لو فيه مثلًا خبر عن الشُغل يعني نزل، حد قال لي مثلًا الصفحة بتاعة الوزارة مثلًا نزِّلت حاجة وبتاع وكده عن حاجة خاصة بالشُغل بتاعنا، باخش أبُص عليها، أتفاعل معاها بتاع، خلاص وباخرُج تاني. لكن كنت في الأول آه، يعني قبل ما أبقى مدير أو كده في الشُغل عندي، كنت آه، بيبقى عندي وقت فاضي كتير إن أنا بقى أبتدي أتصفَّح بقى والصفحات كُلّها وأعمل like وshare ومش عارف إيه، وألعب المزرعة السعيدة ويعني كانت الدنيا حلوة. <laughs>
كويس. آه. أوكي، كويس أوي. طّب أنت آآ يعني قابلت قبل كده علاقة مثلًا نشأت على الSocial Media بين بين شخص مثلًا و و وواحدة والموضوع تطوَّر ووصل الموضوع للزواج و ويعني إيه، بتشوف العلاقة دي إزاي؟
آه. آآ بُص، هي على قد ما إن بيقولوا إن هو يعني الSocial Media كده واقع افتراضي وإن هو ما حدّش يقدر يحكُم ع على حد أو إن هو توصل بيه لمرحلة الارتباط من خلال الSocial Media، لإن ممكن يكون في حاجات كتير مزيّفها في شخصيته، في صوره، في حاجات كتير. بس في بعض الحالات اللي أنا شُفتها قُدّامي لزمايل يعني نجحت، بس هي نجحت عن طريق إن هم يعني عرفوا بعض برضه في مجال الشُغل يعني. في إدارة تانية ظهرت قُدّامه حد مثلًا أُعجب بيها تمام، و وكده، وهي وهو عارف لمّا سأل عليها لقاها في إدارة تانية، فابتدى يعمل لها add، ابتدى يبقى فيه إعجاب بتاع، ابتدوا يتكلِّموا مع بعض، بس هم عارفين بعض في الحقيقة، يعني الصورة اللي هو قُدّامه دي عارف لها أصل، لكن اللي هو بقى مش عارف خالص ده مين وكده، بيبقى الموضوع غامض بصراحة ونسبة 50، 50 يعني للنجاح دي في العلاقة دي بتبقى صعبة والصدمات بتاعتها بتبقى كتير برضه.
إمم. إمم. أوكي. إمم. أكيد. صحيح، صحيح.
إن ممكن بقى حد يقول لحد لواحدة أنا طيار وباطير بالطيارة وباسافر مش عارف من فين لفين وبتاع وكده، وهو أصلًا شغّال في النضافة والتجميل مع احترامي لكل الناس اللي شغ تمام، بس هو عامل نَفْسه طيار يعني، فده <chuckles>
آه. إمم. <giggles> أوكي. تمام. طيب خلّيني أسألك م بتشوف تأثير الSocial media إزاي على العلاقة مع الأقارب؟ يعني هل بتقرّب الأقارب بيتطمنوا على بعض، يسألوا عن بعض، خصوصًا لو مثلًا لو مش بيتقابلوا من وقت للتاني والّا بتشوف إن هي لأ، هي بتبعد المسافات لإن فيه ناس ممكن تكسِّل شوية، فيكتفي بس إن هو يسأل عليهم ويعلّق مثلًا على بوستات خاصة بيهم وهكذا؟
آه. إمم. هاقول لك، آه. هي الsocial media دلوقتي أنا بقيت أقول عليها أحسن من ما فيش، يعني الإيه الجو كان زمان أحسن، والصِلة الرَحِم كانت أقوى، والزيارات كانت متُكررة بطريقة كبيرة جدًا. فابتدت تقِل تقِل تقِل بسبب سرعة اليوم والأحداث اللي بتحصل فيه وكده، فلما ظهرت الsocial media وبقت الناس تعمل جروبات العيلة، وإن همَ يتواصلوا مع بعض، وإن أقدر أشوف حد فيديو بمكالمة Messenger أو كده، هي بقت أحسن من ما فيش. يعني أحسن من إن أنا ما ما ما أروحش خالص على الأقل أهو يعني عمتي، عمي، خالتي، أيًا كان مين من العيلة، باقدر أتواصل معاه وأقول له كل سنة وأنت طيب، إزيك، عامل إيه، باتطَمن عليه برسالة. أحسن ما أنا أبقى مقصّر خالص وما ما أروحش ولا يبقى فيها روحة ولا social media فباشوف إن هو شيء إيجابي وكويس، بس الأحسن منه برضو إن الزيارات تبقى live، ويعني وأنا أحس ولادي إن هُم لازم يروحوا، وأنا برضو آخد المبادرة وإن أنا أروح وأزور أحسن طبعًا من الsocial media بكتير.
امم. امم. أكيد. امم. كويس. أوكي، هو أنت واضح من كلامك إن مثلًا لو افترضنا إن الsocial media اختفت من حياتنا، فواضح من كلامك إن هو ممكن تميل شوية إن هو يبقى ده أفضل إن إحنا نشوف الناس ونشوف بعض؟
بالضبط آه، أحسن بكتير، بكتير جدًا يعني. بتشوف الreaction بتاع اللي قدامك إيه، بتشوف الترحاب بتاعه فعلًا على الحقيقة، بيأثر في القيم بتاعة ولادك، بيتعلم حاجة من خالته، من عمه جديدة، بت بتفرق كتير يعني. غير ال غير الsocial media اللي هي بتبقى العلاقة فيها فردية، ما فيش حد مشاركك فيها يعني، بتبقى أنت والجنب اللي بتتواصل معاه بس مش أكتر.
أوكي، ليه بقى بتشوف إن ده أحسن؟ أوكي. أكيد، أكيد. آآ، أنا استمتعت أوي، أوي بالكلام معاك بجد، وي يعني لازم أشكرك، ولازم نكررها مرة تانية.
حبيبي. العفو، وأشوفك كده على خير دايمًا.
تسلم.